Tất nhiên là có rồi bạn ơi. Tại vì mình là một người sống rất là tình cảm, ờ, mình rất là thích là giúp đỡ người khác nè, làm người khác vui, đúng hông? Kiểu như là sống vì người khác luôn á. Ờ, nên là hồi trước là mình lúc nào cũng đồng ý, gọi là, không bao giờ từ chối luôn á, trừ khi là mình, gọi là, không thể nữa thì mình mới là dạng là cũng khó khăn mới đưa ra được cái lời từ chối luôn á, thật sự. Nhưng mà sự á, mình mình gặp một cái, ờm, bạn là người yêu, thì bạn ấy nói mình là "Em sống như vậy á, thì em thấy rất là khổ tâm, thì anh nghĩ là em nên là, gọi là, sao ta, ưu tiên bản thân mình trước, tại vì em sống cuộc sống của em mà, đâu có ai sống dùm em đâu, em cứ sống vì người khác hoài thì đến lúc nào đó thì em không còn bên họ nữa, thì họ sẽ như thế nào, đúng hông? Giờ em giúp họ hoài, em ô kê hoài, em đồng ý hoài, rồi họ sẽ dựa dẫm vô em, dựa dẫm về tinh thần nè, rồi vật chất chẳng hạn. Rồi sau này em hổng còn nữa thì họ sẽ cảm giác là lạc lõng nè, rồi bị, gọi là, hụt hẫng, đúng hông? Họ sẽ còn là không biết xoay sở như thế nào. Nên là em cứ là học cách từ chối đi." Thì mình thấy cũng đúng! Cái từ đó mình bắt đầu thay đổi từ từ thôi, mình từ chối bạn bè mình trước nè, những cái người mà bớt thân thiết bằng gia đình đi ha. Đó, từ chối đồng nghiệp trước, xong rồi tới sếp, đó, rồi từ từ thì mình mới học cách là từ chối nhẹ nhàng hơn với gia đình của mình, là một cách, gọi là, cũng hơi khéo léo một chút chứ hông có thẳng thừng đâu bạn.
Ừm, gọi là Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Vâng. Ừ. Ừm. Hiểu rồi. Vậy những cái lúc mà bạn bắt đầu, kiểu, giống như là, mới từng bước làm quen với việc nói không đó thì những cái bước đầu tiên đó, những cái lần đầu tiên đó khi mà bạn thực sự bạn nói không, núc đó trong suy nghĩ của bạn là gì? Mà trong cảm xúc của bạn lúc đó là như thế nào? Để giúp cho bạn quen với nó hoặc là ít nhất là giúp cho bạn cảm giác như là ngày mai mình có thể làm tốt hơn hoặc là ngày mai mình vẫn có thể làm được.